Peki, sürprizle karşılaşırsa ne oluyor? Çünkü aslında senin bana, eee, anlattığın o nar örneğindeki gibi, hani, işte, önce ak fikrini söyledin, sonra nasıl bir şey istediğini söyledin, sonra çarpıcı renklerden bahsettin. Iıı, farklı bir şey yaparsan ne oluyor peki? O hikâyenin dışına çıkmak değil de sürpriz sonlu koyarsan hikâyede. Aykırı mı?
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Aslında gerçekten hiç fena olmaz bence, aykırı da olmaz. Sonuçta o kişinin kendi isteğine kalmış. Bu aslında hikâye, eee, teması diyeyim, hikâye panosu diyeyim daha doğrusu, böyle, eee, amaçladığın, neyi istediğini karşı tarafa, böyle, verebiliyor olmak. Tabii ki, sürprizlerle karşılaştırabilirsin. Ama, mesela, atıyorum, bir konu seçmişsindir. Hı hı. O seçtiğin konunun dışına çıkmamak aslında, yani, konuya sadık kaldığın sürece o karşıdaki kişiyi istediğin kadar sürprizlerle boğ. Yeter ki orada, panoda, eee, ne anlatmak istediğini karşı tarafa ver. Yani, o kullandığın renkleri bir görsün, han tasarımlarından, böyle, nereden ilham aldın görsün. Atıyorum, ben kimono ile alakalı bir şeyler yapacağım. Evet, kendi yaptığım tasarımı koymaktansa, mesela, o işte Japon kültüründeki kadının suratını koyayım, makyajını koyayım. O, hani, kıyafeti göstermeden, böyle, ona çağrıştırabilecek şeyler aslında, biraz da. <giggles>
Değil mi, keyifli olabilir belki. Hı hı. He he. Hı hı. Gözünde canlansın birazcık gibi. A, evet çok iyi fikir. Hı hı. Anladım, anladım. Yani, aslında böyle bir restorana gittiğinde, işte, hani, oradan gelen zeytinyağı, işte, burada ezilmiş zeytinler, eee, ya da işte, şuradan, ııı, gelmiş, eee, otlar diye anlattıkları, o zaman her şey biraz daha hikâyesiyle, sadece oluşuyla, en son hâliyle değil, biraz daha anlam ve mana aranan bir dünyaya da gidiliyor. Aaa, ama sanırım sadece bunu, hani, tasarım ürünler için yapabiliyorsundur belki de, değil mi? Çünkü günlük tüketim içerisinde giyilebilecek şeylerde öyle hikâyelere çok fazla, hani, nasıl yer verebiliyorsunuz, bilmiyorum. Güzel bir konu olurdu aslında. Bunu da bir gün seninle konuşmak isterim. Emm, dilerim. Hıh.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. <chuckles> Tabii ki ben de isterim. Ama yapılabilir aslında bu günlük, eee, kıyafetlerde de sadece, hani, mesela günlük kıyafet olacak bir şey ama nereden ilham aldın, bunu neden yaptın gibi, hani, her portfolyoda olması gerekiyor aslında.
Hı hı. Belki de vardır ama bizlerle paylaşılmıyordur. Ben çok teşekkür ediyorum ama benimle bu kadar açık şekilde paylaştığın için. Dilerim o aklındaki projeler gerçekten öyle bir yazıya dökersin, öyle bir fikirler gelir ki aklına hem böyle okurlar, sonra gerçekten beklediklerinden güzel bir şey bulur hocaların ve o en çok istediğin okullara, eee, kabul alırsın. Eee, çok keyifliydi seninle konuşmak, çok güzel şeyler öğrendim. Tekrar görüşmek üzere.
Belki de. Ben teşekkür ederim ne demek. <chuckles> Umarım. Han teşekkür ederim. Umarım, gerçekten çok keyifliydi. <chuckles> Ben de aynı şekilde. Bana ilham da verdin, aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
O zaman hikâyende belki benden de bahsedersin. Hoşça kal.